Bạn ơi, mình đang có một cái băn khoăn này nè. Tức là cái chuyện mà chỗ ở đó, ờ, thì bây giờ cái thời điểm này nha, là mình hông biết là nên mua nhà hay là nên thuê, hiện tại mình đang thuê nhà. Mà mình thấy, kiểu là, cứ phải đâu tốn tiền hàng tháng, tốn tiền hàng tháng xong rồi mình cộng lại nguyên một năm nó cũng là một cái số tiền không có nhỏ đâu, nhưng mà bây giờ nếu mà mua nhà á thì phải đi vay! Nên bây giờ, ưm, do dự lắm luôn á, bạn cho mình lời khuyên đi.
Ừm, mình nghe nè. Ừm. À. Ừm, vậy hả? Ừm. Ờ, thật ra là khi mà đứng trước cái quyết định đấy là mua nhà hay là tiếp tục thuê ấy, thì là rất nhiều người, ờ, họ cũng gặp những cái băn khoăn, những cái lo lắng giống như bạn ấy thì là bạn không phải là người cô đơn ở trong cái vấn đề này đâu. Đó thì chủ yếu là mình sẽ cùng ngồi làm việc với nhau để có thể đưa ra những cái lời khuyên và cái định hướng phù hợp với cái tình trạng của bạn hiện tại bạn nhá!
Ờ. Ừm, ừm, phân tích giúp mình nha. Ừm.
Ừm. Ờ, thế thì không biết đấy là bạn cảm thấy là đối với cả cái tình trạng hiện tại đang thuê nhà ấy, thì là cái chi phí thuê nó có tốn quá là nhiều cái thu nhập hàng tháng của bạn không?
Thì nó đang chiếm là đến, ơ, 1/5, tức là 1/5 tổng thu nhập, thì đúng ra cái mức này thì vẫn là đang ở mức, chịu đựng được.
Ồ! Ừm. Ừm.
Ờ, tuy nhiên á, khi mà 1 năm đi mình mình giống như mình tổng kết thu chi của 1 năm á. Tức là mình thuê bữa giờ là cũng 4, 5 năm liên tục rồi nè, chứ hông phải là mới bắt đầu thuê đâu. Thì tự nhiên dạo gần đây á, cứ ngồi tổng kết, ngồi tổng kết cái tổng chi phí cho chuyện chỗ ở 1 năm cái mình cũng thấy nó phí.
Ừm. Ờ, thì nó cũng là một con số khổng lồ, đúng hông? Ừm. À! Đúng rồi.
Ờ, thế là nảy ra cái ý là thôi thì, mua nhà đi, kiểu, an cư á. Ờ, có một cái hướng nghĩ đó, nhưng mà tiền tiết kiệm thì lại không có đủ để mua nhà, mà muốn mua thì mình lại phải đi vay một cái số tiền khá lớn. Nên á nó thành ra là cái chi phí mà để mà mình trả nợ vay ngân hàng mua nhà thì nó cũng tương đương với chuyện thuê nhà á bạn, nên nó mới rối trí vậy nè.
Ồ. Ừm, mình hiểu. Ờ, mình hiểu. Ờ, thì thật ra là ở thời điểm hiện tại khi mà bạn nhìn lại những cái thu chi của bạn thì cũng thấy là cái chi phí thuê nhà bây giờ nó cũng không khác lắm so với cả cái việc đấy là bạn đi vay và sau đấy là bạn phải trả dần với cả một cái căn nhà, đúng không? Nên là bạn cũng đang rất là phân vân về cái mặt tài chính, đúng không bạn?
Ừm. Đúng rồi.
Ừm, ờ, thì ngoài v đề là ừm, bạn bạn nói đi ạ.
Nhưng mà á, với Ờ, với vị trí là người đứng ngoài cuộc như bạn á, tức là bạn đang hông có cầm cái cục tiền của mình, thì theo bạn thì mình nên theo hướng nào ở cái cái thị trường á, nói chung là đánh giá luôn cái thị trường tài chính chung, thì mình nên theo hướng nào ta?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, thì, ờ, có lẽ là mình sẽ xin thêm một số những cái thông tin chi tiết hơn nha để mình có thể đưa ra một cái lời khuyên mà nó phù hợp với cả cái tình trạng hiện tại của bạn. Ờ, thì cho mình hỏi đấy là ngoại trừ cái vấn đề đấy là chi phí thuê nhà hằng tháng ra ấy, thì là có cái gì khác mà nó khiến cho bạn muốn chuyển từ cái việc là đang ở nhà thuê sang sở hữu một cái căn nhà riêng không? Ví dụ như là, kiểu, môi trường sống, hay là bạn cảm thấy là khi mà đi ở nhà thuê thì là không được tự do trong không gian sống chẳng hạn?
Ừm. Ừ. Có một cái yếu tố nó làm cho mình cứ phải chán cái cảnh đi thuê nhà đó, là những cái chi phí phụ, ví dụ như tiền điện, tiền nước, tiền phí gửi xe, tiền phí vệ sinh, tiền phí quản lý nhà. Tức là những cái khoản đó thì mình hoàn toàn sẽ cắt giảm được nếu như đó là cái căn nhà riêng của mình. Thì cái này để mình nói để bạn hình dung dễ hơn nè. Ờ, khi mà mình đi thuê nhà á, thì cái phí tiền điện là cái giá điện mà chủ nhà cho mình cái mức ấn định như vậy. Còn nếu là nhà riêng là nhà mình mua á, thì tính theo là lũy tiến của mức giá quy định nhà nước. Nếu mà xài ban đầu một một một cái gói 100kW đầu thì cái mức giá rất là rẻ, xài lố lên thì nó mới tăng dần á các bạn, còn đi thuê á là mình chịu mức kịch khung, đó. Đại khái là những cái chi phí lung tung á, cái chi phí mà phụ á, nó hông liên quan tới cái căn nhà á, nó rất là cao, nó làm cho mình cảm thấy chán.
Ừ. Wow! Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, ở nhà nước thôi. À. Ừm, ừm. À! Đ Ừm. Ờ, đúng rồi, chính xác, nếu mà trong trường hợp là bạn đã trải qua một cái thời gian dài mà bạn phải chịu cái mức chi phí rất là cao cho các cái, ơ, dịch vụ phụ như là sử dụng điện nước mà phải theo cái chi phí của chủ nhà như vậy thì đúng là nó cũng rất là tốn kém cho cái cuộc sống của bạn. Thì cho mình hỏi một chút ấy, đấy là hiện tại là bạn đang sinh sống một mình hay là bạn có đang ở với cả gia đình không?
Ừm. Ừm. Ừm. Có, mình ở với chồng với con. Đó, thành ra nó cũng có một cái sự thảo luận nó tranh cãi vậy nè, bản thân mình á thì mình đang muốn là thôi đi đi vay ngân hàng để mua căn nhà, tại vì sau khi mình trả nợ xong á, tiền trả nợ tương đương với tiền thuê mà, thì sau khi trả nợ xong á thì cái căn đó nó thuộc về mình.
À! Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng.
Còn mình đi thuê mình cũng chịu chi cái khoản tiền đó nhưng mà mình hông có cái căn nhà nào cả. Còn ông ông x ông xã mình á thì lại nói là "Thay vì em dùng cái tiền đó để em đi mua căn nhà và em trả nợ, thì em dùng tiền đó em mua chứng khoán em tạo ra cái nguồn thu nhập thụ động, thành ra cũng là bỏ tiền ra đi thuê nhưng mà em lại có cái nguồn thu khác vào". Đó, nên có cái tranh cãi đó nữa, tức là anh ấy anh muốn dùng cái cục tiền tiết kiệm đó đó bạn, để đi đầu tư, sinh lời, còn mình thì đang muốn nhốt nó vô, với lại anh nói là mua nhà như vậy thì nó gọi là tiêu sản, chứ nó không hẳn là cái tài sản như em nghĩ, đó. Có có căng thẳng, ừm.
Ừm. À, đúng rồi! Ờ, thực ra Ừm, ừm. À! Thì thực ra là, ờ Chồng của bạn cũng có những cái lý của của anh ấy, đúng không? Và bạn cũng có những cái lý của bạn, thế nên là cả hai bên hiện tại là vẫn đang chưa tìm được tiếng nói chung, đúng không bạn? Thì không biết là bạn, ờ, bạn dự định là bạn sẽ mua chung cư hay là bạn mua nhà đất nhỉ?
Của anh, ừ. Đúng rồi. Với cái tầm mà tiền của mình thì thì mình nếu mà mua nhà đất thì mình phải vay rất là nhiều luôn, mình vay tới 60% cơ, còn nếu mua chung cư á thì mình chỉ vay có chút thôi, mình vay có hai mươi mấy, 30% là đủ. Đó, thành ra, ờ, mua kiểu gì cũng được á bạn, nhưng mà nếu mà mua nhà nhà mặt đất á thì sẽ vay nhiều và trả tiền cao hơn, tức là rủi ro nó cũng cao, ờ.
Ờ. Ừm. Ờ. Ừm, đúng rồi. Thế thì, ờ, không biết đấy là cái nguồn thu nhập của hai vợ chồng bạn ấy, thì hiện tại cả hai vợ chồng có đang có những cái công việc mà nó tương đối là ổn định và nó cung cấp cho các bạn một cái dòng tiền ổn định hàng tháng không?
Ừm. Thời điểm này á thì thu nhập tạo ra cái dòng tiền là đủ chi và có dư để tiết kiệm.
Ờ.
Nhưng mà nói về ổn định thì bạn cũng biết là cái thị trường lao động cũng như là kinh doanh nói chung, nó đang ở cái giai đoạn rất là biến động luôn, nên mình không dám chắc về công việc. Ngày hôm nay mình đang có việc, còn ngày mai mình bị sa thải thì cũng là bình thường. Đó, thì bạn cũng biết là các công ty phá sản cũng nhiều lắm mà! Nên nói về ổn định là hổng có ổn định đâu!
Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi, chính xác luôn. Ừm, nên là thật ra thì công việc nào thì nó cũng sẽ có nh chứa những cái rủi ro nhất định, đúng không? Vậy nên là khi mà đứng trước một cái quyết định mà nó lớn như, kiểu là, có nên bỏ ra một cái khoản tiền rất là khổng lồ, hay thậm chí là vay thêm để mua nhà hay không thì bạn cũng gặp rất là nhiều những cái áp lực về mặt tâm lý, đúng không bạn? Ờ, thì bây giờ là mình sẽ thử đưa ra một số những cái lời khuyên để bạn xem xem là có phù hợp với cả tình trạng của bạn không nhá. Ừm, đầu tiên ấy thì mình thấy là, ờ, giữa hai vợ chồng của bạn ấy, hiện tại thì là vẫn đang chưa có cái tiếng nói chung, thì cả hai có lẽ nên ngồi lại để, à, phân tích về những cái chi phí ngắn hạn và dài hạn giữa cái việc là thuê và mua nhà. Thì theo như bạn nói đấy, cũng là cùng bỏ ra một cái số tiền như vậy hàng tháng, nhưng mà sau một thời gian nhất định sau khi mà đã trả nợ xong thì là bạn hoàn toàn có một cái tài sản mà nó rất là lớn là cái căn nhà. Ờ, thì cái tài sản đó là hoàn toàn thuộc về bạn và, ừm, sau đấy là bản thân cái căn nhà đấy cũng có thể là tăng giá và sinh lời theo thời gian, đúng không? Đó, thì bạn cũng có thể là chia sẻ với cả chồng bạn về cái góc nhìn của bạn, cũng như là những cái lợi ích của cái việc thuê nhà. Và bạn cũng cố gắng là giữ 1 cái góc nhìn cởi mở đối với cả những cái phân tích của chồng bạn. Bởi vì cũng theo như bạn nói, đúng không? Là cái thị trường lao động hiện tại là nó cũng đang rất là bất ổn. Thì nếu mà dồn hết tiền vào trong một căn nhà và sau đấy thì hai vợ chồng lại còn vay mượn thêm nữa thì nhỡ có một cái biến cố nào xảy ra mà hai vợ chồng bạn cần tiền, hoặc là có một cái biến cố nào xảy ra khiến cho bạn không thể duy trì được cái việc trả nợ, thì, à, cái tính rủi ro nó cũng rất là cao, đúng không? Đó, thì, ừm, mình thì không thể nào mà đưa ra quyết định thay cho bạn được. Đấy, nên là cái tốt nhất mà hai vợ chồng bạn nên làm đó là mình hãy ngồi xuống này và so sánh tất cả mọi điểm để đưa ra một cái quyết định chung của cả hai người và nó phù hợp với cả cái tình trạng kinh tế, cũng như là cái dự định trong tương lai của hai vợ chồng bạn nhá!
Ừm. Đúng rồi. Ừm, mình chờ nghe nè. Ừ. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi ha. Ừm. Ừm. Ừm, mình sẽ làm cái, a, cái buổi mà thảo luận cái này, cũng vạch ra là lợi và bất lợi này kia cho cả hai hướng, đúng hông?
Ừm. Ờ, đúng rồi, chính xác. À, thì trong cái buổi thảo luận đó thì cả hai cũng nên thảo luận về những cái rủi ro và những cái yếu tố không chắc chắn trong cả hai cái lựa chọn đó. Ví dụ như nếu mà cái, ưm, cái mà chồng bạn muốn theo đuổi đấy là những cái đầu tư về thị trường chứng khoán chẳng hạn, thì chắc chắn đấy là trong cái thị trường chứng khoán nó cũng sẽ tiềm ẩn rất là nhiều những cái rủi ro. À, cái tiền đầu tư đó khi mà đưa vào thì thậm chí là có thể là hoàn toàn mất trắng, đúng không? Nếu mà trong trường hợp là cái rủi ro đó xảy ra thì hai vợ chồng sẽ phải làm gì? Đến lúc đó thì rất là khó khăn và cũng tương tự như thế. Đấy là nếu mà trong trường hợp là hai vợ chồng đưa ra cái quyết định là sẽ mua nhà, thì nếu mà trong trường hợp là lãi suất nó biến động và nó tăng rất là cao thì cái gánh nặng trả nợ đè lên vai của hai vợ chồng nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nặng nề lên cái chất lượng cuộc sống của hai bạn. Đó, thì khi mà ngồi lại và thảo luận với nhau thì nên nhìn nhận về cả cái cơ hội giữa hai lựa chọn và cả những cái rủi ro giữa hai lựa chọn đó bạn nhá, thì bạn thấy như vậy có hợp lý không?
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ờ. Ừ, mình cũng thấy là rất là cần cái cái, ơ, buổi mà ngồi lại với nhau như là bạn mới gợi ý cho mình á thì chắc chắn là sau khi mà nói chuyện với bạn xong là mình sẽ ngồi với anh để mà ngồi tính, tính toán cho nó rạch ròi, ờ.
Ừm. Ưm, đúng rồi. <chuckles> Ờ, đấy, ngoài ra thì là các bạn cũng có thể lên danh sách những cái lựa chọn trung gian mà cũng là những cái giải pháp để thay thế. Ờ, nếu mà không đi theo cái hướng là mua nhà hay là đi theo cái hướng là đầu tư chứng khoán bởi vì là, à, nó quá là rủi ro hay là nó là cái gánh nặng tài chính quá lớn cho cả hai vợ chồng ấy, thì có thể cân nhắc cái việc đấy là chuyển sang một cái khu trọ mà nó có chi phí rẻ hơn, hoặc là nó không có những cái chi phí chìm mà như bạn nói là tốn kém rất là nhiều hằng tháng cho cả hai vợ chồng. Đó, hoặc là cũng có thể có thể là, ờ, kêu gọi cái sự giúp đỡ của họ hàng và người thân, thì thay vì là bạn, ờ, đi vay ngân hàng và phải chịu cái mức lãi suất thả nổi, nó rất là rủi ro của ngân hàng thì vay người thân có lẽ là cái mức lãi suất à, bạn vẫn sẽ cần phải trả một mức nào đó nhưng mà nó sẽ thấp hơn nhiều. Và khi mà vay người thân thì cũng, gọi là, dễ dàng để mà có thể thỏa thả thuận, đúng không? À, về những cái điều kiện vay hay là cái thời hạn trả, đó, thì bạn cũng có thể cân nhắc những cái lựa chọn đó nha. Ừm, đúng rồi, đúng rồi, thì cái mà cả hai nên hướng tới đấy là cái sự à, một cái mục tiêu, ừm, chung của cả hai người để cả hai người cùng cố gắng. Đó, chứ nếu mà, ừm, không có một cái tiếng nói chung ấy, thì là cũng rất là khó để có thể cải thiện được cái tình hình hiện tại bây giờ của bạn đó.
Ờ. Ừm. <laughs> Ờ. Tức là áp lực nó sẽ nhẹ hơn xíu. Ừm. Ừm, nh ừm, nãy giờ mình nghe bạn tư vấn thì những cái điều đó là mình sẽ áp dụng được đó, ờ, là đi tìm tiếng nói chung giữa hai vợ chồng sau khi mà vạch ra được lợi và bất lợi của rất là nhiều cái phương án đưa ra kể cả phương án trung gian. <chuckles> Lời khuyên của bạn bổ ích lắm luôn á, mình áp dụng được. Cám ơn bạn nhiều. <chuckles>
Ừm. Ừm, đúng rồi. <laughs> Ừm, mình cũng cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã chia sẻ một cách rất là chân thành những cái vấn đề của bạn với mình cũng như là lắng nghe những cái lời khuyên của mình nhá. Cảm ơn bạn rất là nhiều, tạm biệt bạn nha.
Ừm, chào bạn nha.